Oke, nah, aku penasaran nih, ini kan, eee, momen pertama atau pengalaman pertama dalam nanjak, eee, gunung gitu ya? Ada nggak sih hal yang bikin deg-degan pada saat itu? Kayak mungkin semacam takut, gak sampai puncak atau pingsan di tengah jalan atau gimana gitu?
Iya. Mmm, oke. Mmm, sebenarnya ini, eee, meskipun namanya Gunung Putri tapi dia jatuhnya tuh lebih kayak dataran tinggi sih ya Kak, bukan yang gunung banget, eee, dan areanya tuh kayak area hutan sih lebih tepatnya jadi, eee, mungkin yang lebih ditakutin itu adalah takut gak kuat aja sih ya karena kan itu memang, full banget seharian dan, eee, kita bawa beban yang berat juga, nah tapi di sisi lain ini kan karena kita ramean ya jadi, eee, aku ngerasa apalagi waktu itu aku cukup aku ditunjuk sebagai salah satu, eee, ketua gitu ya di maksudnya di angkatan aku dan aku merasa ada semacam, apa ya, tuntutan ya di mana aku kayak harus bertanggung jawab nih, heeh, sama, eee, anggota aku yang lainnya juga dan, eee, apa ya karena kan ketika aku eee, dari panitia tuh menuntut aku yang, eee, lebih ya di sini, jadi ya aku juga harus apa ya, lebih memberikan lebih ya untuk mereka, seperti itu.
Mmm. Oh. Mmm, gitu. Mhm mhm. Mhm. Mmm, mhm. Wah keren, mhm. Oh tanggung jawab ya? mhm. Mhm. Mmm, oke nah, eee, dari sekian runtutan kegiatan ya atau, eee, hal-hal yang di situ dilakukan dan semuanya itu ternyata berkesan nah tapi ada gak sih yang paling berkesan dan itu tuh, yang bener-bener gak kamu lupain gitu sampai sekarang?
Mhm. Oke, eee, mungkin ini sih ya Kak jadi, eee, ini sebenarnya lucu juga sih karena waktu itu kan kita nginep ya Kak di ibaratnya di hutan itu, dan, eee, pagi-pagi itu, eee, ketika kita bangun tuh kita bangunnya dengan suasana yang sangat hectic sebenarnya, jadi, eee, sebenarnya ini udah direncanakan sih dari panitia, ketika bangun itu mereka bener-bener yang, nyuruhnya kita cepat-cepat banget Kak bangunnya kayak, "Bangun bangun," gitu, dan kayak udah bunyi klonteng klonteng udah aku gak inget lagi, heeh, dan itu kita harus diitung banget, eee, apa namanya, eee, beres-beres tenda cepet dan harus, eee, siap-siapin barang masukin ke tas, dan itu kalau waktunya misalnya apa, ketika waktunya udah dihitung itu udah habis ya, itu kita disuruh push up lagi gitu, Kak, jadi ada semacam hukumannya gitu ya ketika nggak tepat waktu.
Mmm. Mmm. Oh iya iya kebayang, pokoknya militer banget lah ya di situ tuh. <chuckles> Mhm. Mhm. Mmm. Wow. <chuckles> Eee, sebenernya itu untuk mendisiplinkan ya?
Betul, heeh, dan itu dikasih sampai dikasih beberapa waktulah, tambahan juga ya Kak, dan, eee, mungkin karena memang banyak banget barang yang bercecer pas sesi malam harinya, eee, pas pagi itu dimulai dengan hectic dan langsung harus siap, nah itu, eee, efek kagetnya dapat sih Kak. <chuckles>
Oke. Mhm. Mhm.

Mmm, oke, nah itu kan dalam rangka pengenalan jurusan ya, iya gak sih? Iya kan, nah
Benar, eee, lebih ke organisasinya sih, Kak, kalau itu.
Oh, lebih ke organisasi, oke. Nah, disitu ada gak pengalaman yang berkesan gitu selama menjalani, eee, itu kegiatannya?
Oke dari itu, sebenernya, eee, seluruhnya itu sebenernya berkesan sih, Kak, karena itu jujur capek banget, itu sehari itu rasanya udah kayak seminggu sih, Kak, <chuckles> dan, eee, apa ya kan kita jalan terus ya memang seharian tuh jalan, terus kita bawa tandu dan ada kayak, eee, push-up push-up juga, di pressure dari eee, apa dari panitia juga, misalnya ketika mhm.
Hmm. <chuckles> Heeh heeh heeh. Selama s selama menanjak itu ada push-up-nya, atau push-up yang sebelum? Selama menanjak? Wow.
Iya, betul. Betul betul, jadi ada beberapa kan kita jalan beberapa lama sekali itu disuruh kayak ini ya, kayak untuk push-up gitu, tapi memang eee, apa ya, dalam konteks yang baik ya, Kak, ya, bukan disuruh yang di-bullying atau gimana sebenarnya, karena kita pas melakukan itu kita udah tahu tuh memang arahnya akan ke sana juga.
Mhm. Ya. <chuckles> Mhm mhm. Mhm mhm mhm. Oke, berarti sama-sama tau ya tujuan push-up-nya itu untuk apa.
Bener bener banget.
Oke oke. Nah, eee, ini mengesankan itu apakah karena pengalaman pertama dalam menanjak, atau sebenarnya sebelumnya, Kakak, juga udah pernah nanjak ke gunung gitu?
Oke, ini, eee, kebetulan memang pertama kali juga ya untuk tracking dan sedikit mendaki gitu. Jadi, eee, mungkin cukup berkesan juga disitu sih, Kak, tapi heeh, betul, heeh, dan, eee, sebenarnya kan sebelum kita, ini kan masih tahap 1 nih, Kak, dan proses inisiasinya itu sebenarnya full selama 1 tahun dan dibagi jadi 3 tahap. Nah, di tahap 1 ini, itu tadi puncak acara tahap pertamanya, gitu. Nah, sebelum puncaknya itu, sebenarnya kita tuh sempet ada kayak sesi-sesi kelas dulu tadi ya, kayak be belajar tandu, belajar tentang bikin tenda tapi kita juga dikasih, hmm, teorinya juga tentang materi perarsitekturannya juga terus gimana kita meneliti juga gitu.
Wah, oke. Ya. Ya, secara keseluruhan berkesan ya. <chuckles> Mhm. Oh. Mhm. Mhm. Iya, teori-teorinya ya. Mhm.

Mmm, ini lebih ke kayak pramuka ya jadinya, padahal heeh, arsitektur heeh, tapi ternyata enggak enggak diduga-duga nih, ospeknya ada ya pengenalannya itu ada kayak pramukanya gitu itu menarik sih seru terus heeh, gimana lagi waktu itu?
<laughs> Benar ya mungkin ada unsur-unsur Mhm. Ya jadi waktu itu kan kita semacam tracking ya kita berangkat tuh, pagi-pagi banget dari kampus sampai di Gunung Putrinya itu ya mungkin masih sekitar jam 7.00-an gitu ya 7.00 pagi atau 6.00 pagi, dan udah tuh, Kak, kita seharian tuh bener-bener jalan ngikutin, eee, apa jalur tracking-nya yang udah ditentukan dari panitia, eee, terus, eee, kadang kan kalau, eee, masa ospek itu kita ada kayak latihan fisiknya juga ya, Kak, maksudnya dari sebelum ke alam itu heeh, jadi kita tahu ada memang kayak ada push-up push-up-nya juga disitu.
Mhm. Oke, jam 6.00. Mhm. Sebelum oh oke. Heeh, jadi enggak kaget-kaget amat ya waktu itu emang bener-bener udah dipersiapkan wah oke oke, hmm?
Heeh, bener emang udah betul dan disitu, eee, tadi kan ya ada semacam simulasi bikin tandu juga terus, eee, ini juga sih, Kak, diajarin, eee, tentang simpul-simpul juga bener kayak yang tadi, Kakak, bilang, mirip-mirip pramuka. <laughs>
Mmm. <laughs> Iya kayak pramuka heeh, kayak jambore sih lebih tepatnya ya karena heeh, ini berada di alam.
<laughs> Bener dan dan pas malemnya juga kita tuh kayak bikin tenda tapi tendanya itu kita enggak pakai tenda ini ya, Kak, apa bukan tenda yang instan gitu tapi, kita tuh bikin tenda dari semacam tali tambang, terus kita juga pakai, eee, tadi ya ponco militer yang sama gitu jadi kita mengaitkan kita pertama cari dulu nih data apa area yang cukup datar yang bisa layak untuk, eee, dibuat tenda <sniffs> nah terus kita juga cari 2 pohon yang cukup kokoh gitu, Kak, jadi ini untuk nanti diiketin tali, eee, ibaratnya kayak ngingetin tali antara 2 pohon ini kaya bikin apa ya, semacam pondasi dari tendanya itu, nah terus nanti dari tali itu kita akan taruh ponco di atasnya dan kita kayak membentuk semacam segitiga gitu, Kak, buat kita nanti berteduh.
Instan, ah. Ah, iya iya. Mhm. Mmm. Ponco ponco itu apa?
Ponco itu semacam ini, Kak, semacam jas hujan gitu tapi, eee, beda ya kalau jas hujan kan biasa dipakai, nah ponco ini tuh gak ada, lobang khusus untuk heeh, gitu.
Mmm. Heeh. Oh iya iya iya kayak kayak terpal gitu tapi khusus untuk camping gitu gak sih untuk kemah? Oh iya.
Benar benar, heeh, sebenarnya dia dipakai kayak buat jas hujan ya, Kak, kayak misalnya, mmm, mungkin kayak kayak tukang parkir gitu biasa ada yang pakai ponco tapi biasa ponconya itu bahan dasarnya plastik nah ini, eee, bahannya khusus gitu, Kak, makanya namanya ponco militer istilahnya.
Heeh heeh heeh, bahannya mirip kayak jas hujan. Oh iya. Mhm. Oh oke jadi kayak tenda-tenda militer gitu kebayangnya sih aku, bener gak? Ya mirip-mirip gitu, <chuckles> oke.
Mmm, mhm, iya mungkin kurang lebih kali ya, Kak, ya soalnya pokoknya tendanya sangat sederhana sih jadi kayak literally kain yang di atas tali gitu membentuk segitiga gitu.
Mhm mhm. Oke oke itu, eee, kemahnya itu di puncak atau di pos berapa tuh waktu itu?
Nah kemahnya itu, eee, aku nggak tahu ya itu pos berapa tapi emang kayak di tengah-tengah hutannya gitu sih, Kak, jadi, eee, karena kita tracking kan di area, eee, semacam hutan tapi ada daerah mendakinya juga ya tapi ini, memang kita camping di daerah yang cukup datar dan memang apa ya, enggak memang enggak dilalui oleh daerah turis gitulah ya.
Mhm. Mmm. Mhm.